باقول لك إيه، ممكن تقول لي إزاي بتحافظ على نشاطك البدني من غير ما تروح الgym؟
شوف والله أنا باحب الgym، بس في الفترة اللي أنا ما باروحش فيها الgym، باحافظ على النشاط البدني بقى إزاي؟ إن أنا باحاول أضبط أكلي، آه، أ أنزل أتمشى بتاع، يعني أنا باحب التمشية جدًا يعني في اليوم مثلًا أو الفترة اللي ما باروحش فيها الgym، باحدد لي كده وقت في اليوم مثلًا أنزل أتمشى فيه ساعة والّا حاجة، أمشي كده مسافة طويلة وأرجع تاني البيت. ت وبرضه في تمارين cardio أو حاجة باعملها باعملها في البيت، ده بيخليني بيحافظ فعلًا على النشاط البدني.
قل لي. امم. حلو. امم. آه، طب في وقت محدد مثلًا في اليوم بتحب تعمل فيه تمشي فيه مثلًا أو تتمرن فيه cardio زي ما أنتَ بتقول أو كده؟
آه، آه، آه، فعلًا هو في وقت معيّن أنا باحب فيه أعمل رياضة، اللي هو بيكون بعد العصر على طول. مش عارف، هو الميعاد ده أنا مثَبّته يعني سواء رُحت gym أو سواء اتمشيت أو حاجة بي بيكون بعد العصر على طول. باحب أنا بيكون الجو بيبقى درجة الحرارة كده أهدى وبتاع، فباحب أنزل ألعب رياضة بقى في الوقت ده.
آه. آه. تمام، طب في ناس بتقول إن الصبح بدري مثلًا الساعة 06:00 أو كده بيكون وقت م حلو، تفتكر يعني أنت عمرك جربته قبل كده؟
إمم. والله هو حلو. والله هو حلو فعلًا، بس أنا، بس أنا ب باصحى متأخر للأسف، فأنا لو باصحى بدري، لو أنا باصحى بدري حاعمل كده فعلًا، هو فعلًا لمّا باصحى الصبح بدري ونادرًا طبعًا ما باعملش كده، بيكون فعلًا مزاجي رايق، وبيكون الجو حلو مثلًا إنك تلعب رياضة، بس ما يُنصحش إنك تروح الGym في الوقت ده يعني لو هتتمشى مثلًا أو هتجري في الوقت ده ماشي، لكن شيل أوزان وبتاع في ال في الصبح بدري كده لأ، علشان لازم تكون قبل ما تروح الGym لازم تكون واكل أكلة وبتاع، وفي الوقت ده صعب إنك تاكل يعني، فآه، بتكون م ما فطرتش والّا حاجة فما يُفضلش يعني إنك تروح الGym في الوقت ده، بس لو هتجري أو حاجة لأ حلو بيبقى بيبقى الجو جميل للجري.
<chuckles> آه، فاهمك. إمم. <chuckles> آه، صح. آه، بالضبط. إمم. آه، بالضبط، طب في مثلًا غير الجري، في آآ تمارين معينة مثلًا بتعملها في البيت أو كده؟ آآ، عشان تحافظ على نشاطك البدني يعني؟
إمم. و والله م مش كتير، يعني تمارين البيت دي ما باعملهاش كتير هي بتبقى عبارة عن إيه استريتشات مثلًا أو حاجات تمارين على خفيف كده، لكن معظم تماريني بتكون في الGym طبعًا، اللي هو، الت التمرين الأساسي بتاعي بيكون في الGym
آه. إمم. آه، طب لمّا تروح بقى الgym، تعمل إيه بالضبط؟
امم. والله في الgym بقى، أوّل حاجة لمّا باروح الgym، أوّل حاجة طبعًا أنت عارف أنت بتسخّن الأوّل. بتسخن قبل، وأنا بالعب بنظام اللي هو الجزء العلوي والجزء السفلي، يعني يوم بالعب فيه الجزء العلوي، واليوم اللي بعده بالعب الجزء السفلي، وباريّح يوم وأعيد الدورة دي تاني. فأول حاجة لمّا بتروح الgym
آه بالضبط. امم. آه، طب م ممكن تحكي لي بقى بالتفصيل إيه التمارين اللي بتلعبها وكده للجزء العلوي والجزء السفلي؟
آه، هاحكي لك، هاحكي لك. مثلًا بع بعد ما أخلّص تسخين لو أنا مثلًا عندي الجزء العلوي، بالعب مثلًا تشكيلتين لعضلة الصدر مثلًا، وتشكيلتين لعضلة الظَهر، ومثلًا ألعب مثلًا تشكيلة برضه للدراع، وتشكيلة للكتف مثلًا. ده اللي هو الجزء اسمها الجزء علوي أ وجزء علوي ب. دي مثلًا جزء ع علوي أ، باقفل في ال في الجزء العلوي المرّة الجايّة بعد ما ألعب الجزء السفلي اللي بيبقى اسمه ب، بالعب تشكيلات مختلفة بس لنفس العضلات برضه.
آه. تمام. آه. امم.
و
يعني أنتَ بتلعب كام يوم في الأسبوع أو كده؟
يعني ممكن أكون بالعب 4 أيام في الأسبوع، اللي هو جزء علوي أ، وجزء سفلي أ، وبعد كده يوم راحة جزء علوي ب، وجزء عس سفلي ب، ب ده بصراحة النظام ده مريحني جدًا، عشان أنتَ عارف طبعًا أنتَ لازم آآ الدراسات يعني الحديثة أثبتت إن أنتَ لازم تمرّن العضلة على الأقل مرتين في الأسبوع، مش مرّة زي ما الناس فاكرين، كانوا فاكرين زمان إن إن كفاية تمرّن العضلة مرّة واحدة في الأسبوع وما طلعش كفاية الدراسات يعني الحديثة أثبتت إن لأ، كل ما ما تزيد عدد مرات تدريب العضلة في الأسبوع، كل ما يكون أحسن.
آه. امم. آه تمام. امم.
فأنا ماشي يعني بالنظام ده، والنظام ده كويس.
آه. طب قل لي بقى مثلًا التمارين بالضبط بتاعة الجزء الس العلوي مثلًا أ، مختلفة عن الجزء العلوي ب والّا نَفسها؟ وبرضه نفس النظام بالنسبة للسفلي.
لا، لأ. وبيبقى ف بيبقى في مت متشابهات بس أنا نسيت أساسًا أقول لَك أنا باتمرن إيه للسفلي، أنا في ال في اليوم بتاع السفلي باتمرن الرِجل، اللي هو باتمرن آمم أماميات، وخلفيات، وسمّانة برضه، وكمان ممكن إيه وبرضه بالعب في الجزء السفلي بطن ممكن أتمرن أعمل تشكيلتين بطن والّا حاجة.
امم. آه.
كده يعني آآ ف يعني ب بالعب تمارين مختلفة، وأنتَ عارف طبعًا الرياضة الرياضة مهمة جدًا اليومين دول. آآ ب بالنسبة لي يعني ب ب ب بتأثر على نفسيتي وصحتي ويعني بتعمل تأثير إيجابي خالص يعني لما باخلص تمرين باحس إن إن مزاجي اتحسن، و والدوبامين كده زاد في جسمي وبتاع، ف مهم ب ب بتديني تأثير حلو خالص.
امم. آه طبعًا. آه صح. طب هو أنتَ برضه بتتمرن في الgym بعد العصر، والّا بتتمرن إمتى بالضبط؟
أيوه، زي ما قلت لك كده، باتمرن بعد العصر، أنا بافضَّل بعد العصر، ويا سلام بقى لو لو رُحت مع واحد صاحبي أو حاجة، بتكون تمرينة تقيلة آه، بيشجعني وبتاع وممكن يساعدني في التمرين مثلًا لو الوزن تقيل أو حاجة، ف ساعد معايا، لمّا باروح لوحدي ب ب ب مثلًا باتكسف إني أقول لحد مثلًا ييجي يساعدني في التمرينة دي، لكن لمّا لمّا صحابي يعني بيكونوا معايا بيسهّلوا عليّا الموضوع جامد.
آه، بيشجعك. آه. بالضبط. فاهمك آه. إمم بالضبط، طب قل لي بقى يعني مثلًا، هل أنتَ جاب نتيجة معاك آآ بعد فترة كبيرة والّا بعد فترة قصيرة من ال ال التمرين اللي أنتَ بتعمله؟
لا لا لأ، إمم لأ، جاب نتيجة معايا، هو على طول أي مُبتدئ لمّا كنت مبتدئ يعني ب في أول فترة دي ب ب بتظهر النتايج على طول بعد مثلًا أول 3 شهور أو حاجة، آآ، أول 3 شهور خسيت، خسيت جدًا فعلًا وجسمي بدأ ينشف كده وبتاع، ف فأنا اتبسطت جدًا، وحسيت إن صحتي بقِت أحسن ومزاجي بقى رايق أكتر خلال الشهور دي، لا لأ، فرق جدًا أنصح أي حد يعني إن هو إن هو ي ما بيلعبش رياضة إنه يبدأ يلعب رياضة.
إمم. إمم. إمم. آه، بالضبط، يعني تنصح الناس يعملوا نفس التمرين اللي أنت بتعمله؟
لأ، مش نفسه يعني هو كل واحد برضه على حسب هو على حسب المدرب بتاعك برضه وال ودكتور العلاج الطبيعي، لأ أصل في ناس ما ما ينفعش معاها تمارين معينة مثلًا ت في تمارين صعبة ما تنفعش الناس، آه، عشان ما يحصلّوش إصابة أو حاجة، فأنا ما أنصحش يعني بكده يعني يراجع مدربه الأول.
آه، بالضبط. امم، طَب أ أنت بقى حصل معاك إصابة قبل كده؟
والله أنا الحمد لله يعني ما حصليش الحمد لله أي إصابات ربنا ما ي ربنا ما يجيب أي إصابات بس والّا استنّى، أنا أفتكر لا بس الإصابة دي ما كانتش من الgym لا، ده أنا كنت بالعب كورة، كنت بالعب كورة و آه وت آه أثّرِت ما رُحتش الgym بقى الفترة دي، آآ، دراعي انكس
آه طَب الحمد لله. إمم. آه، طَب وأثّرت عليك؟ آه ما رُحتش قد إيه بقى؟
كان إيه؟
ما رُحتش قد إيه الفترة دي؟ يعني أنت ما رُحتش الgym من
آه، ما اتجبست بقى، قعدت شهر، ما أنا دراعي اتكسر في حجز الكورة ده، واحد زميلي بقى- الله يسامحه- ادّاني كتف كده وقعت آآ إيدي اتكسرت ف
آه. يعني أنت بتلعب كورة برضه، كورة بتنشّط الجسم.
آه هو ده نشاط، هو ده نشاط بعيد عن الgym آه صحيح،، الكورة ده نشاط بعيد عن الgym وفعلًا ب حلو، حلوة، حلو وبتدّيك برضه صحة وبتاع وبتنشف الجسم برضه، وبتخلّي نَفَسَك أحسن، يعني الكورة بتخلي النَفَس أحسن. فبرضه آه.
آه بالضبط. آه. بالضبط، يعني أنت بتلعب كام يوم في الأسبوع مثلًا؟
والله إحنا أنا ما ب ب بقى لنا كتير ما لعبناش، بس إحنا كنا محددين يعني يوم في الأسبوع أنا وصحابي كده نروح حجز وبتاع، بس بقى لنا كتير ما عملناش الموضوع ده، بس لما كنا بنروحه كان فارق معايا فعلًا، كان كويس.
آه. يعني بيفرق معاك مع الgym والَّا من غيره حتى بيفرق؟
هو طبعًا لو هو مع الgym هيبقى خير وبركة، ولو لوحده برضه هيفرق ما ما فيش ما ف ما فيش ما فيش فرق يعني. لأ، ح بيبقى حلو يعني.
امم. في ناس بقى بتقول إيه؟ لو مثلًا بيلعبوا كورة، ما يلعبوش رِجل مثلًا في الgym فأنتَ شايف إيه الموضوع ده؟
آه والله أنا الموضوع ده أنا ما عنديش فيه خبرة، بس أنا كنت بالعب رِجل عادي، وباروح ألعب الحجز كورة. بس هو ممكن ده يكون للمحترفين مثلًا الناس اللي بتلعب في في نوادي أو حاجة بي بيكونوا محددين لهم تمارين معينة، بس أنا بصراحة في اليوم اللي كنت بيبقى فيه حجز كورة ما كنتش باكون ما ما باكونش لاعب رِجل قبلها برضه، عشان أنتَ لما بتلعب رِجل، و وبتروح الحجز الكورة ت رِجلك م م-هتعمل إيه مش هتقدر تشيلك أصلًا. أنتَ بذلت تمرين وبتاع وحاسس بوجع التمرين فأساسًا مش هتعرف تلعب. فممكن يكون عندك حق لما تتمرن رِجل أو ممكن في أيام الراحة أيام الراحة اللي أنتَ مش مش هتتدرّب فيها كورة، أو ما عندكش ماتشات مهمة ممكن تخطف لَك يوم رِجل أو حاجة. بس أنا أظن يعني إنك تزود الكتلة العضلية في رِجلك ده برضه بيفرق، يعني أظن إن هو حاجة حلوة.
آه. آه. آه بالضبط. آه. امم. آه. يعني هي الرِجل بالنسبة لَك هي أهم عضلة، والّا إيه أهم عضلة بالنسبة لك في الجسم؟
حلو السؤال ده، والله أنا بالنسبة لي العضلات كلها مهمة، والرِجل برضه عضلة مهمة جدًا لإنها عضلة كبيرة، وأنتَ عارف لمّا العضلة الكبيرة لمّا بتمرنها بتزود التستسترون عندك، وهرمون التستسترون ده م مهم جدًا يعني ب بيتفرَز أكتر مع العضلات الكبيرة، والرِجل عضلة كبيرة، يعني الناس اللي بتهمل عضلة الرِجل أنا مش معاهم، يعني اللي هو بيعملوا دورة تمارين وييجي عند يوم الرِجل لأ، ي ما يلعبوش وييجي لاعب صدر مثلًا لأ، أنا مش معاه. يعني لأ، أنتَ اهتم بيوم الرِجل والعبه، لإنه عضلة مهمة جدًا، شايفها مهمة جدًا.
امم. آه بالضبط. امم. آه. امم، بالضبط. طب يعني مثلًا الgym بقى، أنتَ بتلاقي وقت مثلًا، آآ ترُوح الgym لو مثلًا جاي تعبان أو كده وبت بتروح برضه والّا بتكسل وما بتروحش؟
امم. امم. يعني. ساعات والله باكسل وما باروحش، وساعات بأجل الgym، يعني مثلًا أنا باروح بعد العصر، بس أنا مكسل دلوقتي أو تعبان أو رحت مشوار قبلها أو مش عايز أروح وممكن أروح بالليل أو حاجة. بس ساعات باكسل برضه. بس أنا أنصح أي حد ما يكسلش، يعني لو تعرف تروح بالليل حتى تلعب نص التمرين اللي أنتَ كنت بتلعبه إعمل كده، مش لازم يعني تكون مثالي، يعني أهم حاجة ما تضّيعش اليوم. ده هيفرق معاك، امم.
آه. امم. آه، بالضبط. حلو، جميل جدًا. أنا استمتعت جدًا بالدردشة معاك، شكرًا.
امم. والله والله أنا كمان، حبيبي.